Seni çok iyi anlıyorum. Aslında, şey, eee, bazı insanlar vardır, işte, dünden beri çok kaygılı bir insandır ve atıyorum ekstra bir olay yaşamasına da gerek olmadan sürekli kaygı ve endişe hissederler ama senin, eee, işte, demin vermiş olduğun örnekte de 2. örnekte de, işte, tıpkı oğlunun, işte, bisikletle kaza geçirmesi gibi, işte, bilye yutmasındaki gibi çok büyük 2 tane olay atlatmışsın ve senin aslında kaygılarını net bir şekilde tetikleyen, net bir şekilde aslında kaygılarını bir ş bir dönüm noktası diyebileceğin birkaç tane olay var ve bunların, işte, aslında, seni etkilemesi, bundan sonraki hayatında çok daha, böyle, tetikte yaşaman, çok daha böyle endişeli olman, kaygılı olman o kadar normal ki çünkü travmatik çok fazla olay var ve insanlar, işte, evlatlarını çok fazla sevdiği için ve çok fazla düşkün olduğu için hâliyle onların başlarına gelen herhangi bir ufak bir olay bile çok üzücü veya endişe verici olabiliyorken sen çok büyük olayları atlatmışsın. Bu yüzden seni bu konuda çok iyi anlıyo anlamaya çalışıyorum, eee, ama acaba şu şöyle bir tavsiye de vereceğim. Evet, bence kesinlikle profesyonel bir destek almalısın bu travmatik olaylar için ama ondan önceki, böyle kaç tane tavsiye verecek olursam, işte, e, varsa varsa eşin, partnerin veya, ne bileyim, yakın çevrende, eee, varsa bir ebeveyn s ebeveyn olan bir insan onların, böyle, çocuklarına karşı yaklaşımı, onlarla, böyle, konuşmayı, o endişelerini falan paylaşmayı falan, onları denedin mi?
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Hımm, evet. Aslında, yakın bir arkadaşım var. Mesela çocuklarımızın yaşları da yakın, ikizlerle yakın, yani. Mesela onlarla işte, hatta haftada bir oyun şeyi var, yani, çocuklar için bir araya geliyoruz. Biz de kendimiz de iyi anlaşıyoruz. Zaten eskiden beri tanıdığım bir arkadaşım. Onlar da sonradan buraya taşındılar. Hani benimle aynı yerde yaşıyorlar. Evet, yani, mesela, e, doğru bir fikir. Aslında, ııı, bunu paylaşabilirim onunla. Hani anlatabilirim. Şey gibi oluyor insan biraz, ya, şimdi negatif şeylerden bahsetmeyeyim, hadi bir araya geldik, pozitif şeylerden bahsedelim gibi biraz arkaya atıyorum galiba ben onu. Biraz küçümsüyor olabilirim durumu. Ama evet, madem günlük hayatımı kalitesini düşürecek kadar Evet, yani, çok da tatlı bir insandır. Yani, hani, böyle, insanı rahatlatan bir, eee, şeyi vardır. Evet, yani, ona anlatabilirim, böyle bir şey yaşıyorum diye. Empati kurabilir. Anne o da. Yani benimle çok ortak noktası var. Evet, bu iyi bir fikir. Onunla paylaşabilirim aslında bu kaygılarımı.
Evet. Çok güzel. Belki de. Eminim. Aynen öyle. Bir de ondan evve eee, bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki mesela bunu paylaşarak, işte, bu endişeni, anksiyeteni birazcık daha, böyle, azaltabilirsin ama sen, mesela, kaygılı hissettiğinde, mesela, diyelim çocuğun senden bir şey bir yere gitmek istiyor. Sen de müsaade etmek is vermek iste başına, mesela, bir şeyler geleceğini düşünüyorsun, değil mi, çocuğunun?
Tabii. Hı hı.

Acaba diyorum ki
Yani evet.
Ha, acaba diyorum ki misal, eee, sen izin vermek iste sebebi misal, başına bir şey geldiğinde kötü anne ya da, ne bileyim, ilgisiz anne, duyarsız anne olma profili mi yoksa tamamen böyle dış baskı h olmadan böyle, tamamen çocuğunun başına bir şey gelme ihtimalinin, böyle, sürekli onun üzerine, böyle, yoğunlaşma Burada, böyle, ne düşünüyorsun?
Hımm. Aslında o günkü olayı baz alırsak eğer, yani, mesela o gün gerçekleşen olayda, işte, evet, oğlumun biraz ısrarcı tavrı ve benim onu kırmak istememem, eee, bazı şeylerin de sorumluluğunu almasını istedim. İşte, o k içimdeki negatif, hani, a şimdi akşam oldu, üzerinde r işt işte çok reflektör olan, yani yansıtıcı olan bir şey de giym giymiyor. Çünkü, yani, işte, biraz inatlaşıyor, yani, hani bu ergenlik öncesi dönem. Mesela bunları düşünürken orada kendime şey yaptım yani açıkçası vicdan azabı duydum, yani. Ne olursa olsun onu öyle göndermemeliydim diye kendimi suçladım mesela ben orada.
Evet. Evet, anladım. O 3'ü aslında ben biraz da böyle bir bu tip dur durumu, eee, tahmin ettiğim için sormuştum. E, akşam vakti olduğu detayını verdiğin için acaba dedim ki kendini suçlamış mısındır? Kendini suçlama, işte, o gibi durumlarda şey yapman bence. Ya, aslında çocuğunun sadece sorumluluk almasını istediğin için bir yandan, bir de kıyamadığın için, işte, müsaade ettin. O yüzden, böyle, sana gelen, böyle, bir tavsiye verecek olursam, eee, ş bu şu yaklaşımın çok güzel. Hani, çocuklarının sorumluluk almasını istemen çok güzel ama bir yandan endişeli, kaygılı bir insan olduğun da çok aşikâr. Bunu, böyle, birkaç bence bunu biraz daha böyle dengede tutmaya çalış ve sana vereceğim en büyük tavsiye, hani, gerçekten çok büyük travmatik en azından bana anlattığın 2 olay yaşadığın için ve atıyorum bunların, işte, senin travmanı daha da böyle tetikleyeceği böyle olaylar başına geldiğinde, işler birazcık daha, böyle, sarpa sarabilir. O yüzden sen s kendi zi kendi zihinsel sağlığın için ve hayatını birazcık daha, böyle, yaşamını kılmak açısından bence, bu durumu kesinlikle bir ol uzman eşliğinde çözmen gerekiyor. Çünkü, bu diyorum ya ufak, kolay konular veya hiçbir şey yokken sen kaygılı bir insan olmamışsın. Net bir şekilde kaygını tetikleyecek bazı olaylar yaşamışsın. Bunlar gerçekten büyük olaylar. O yüzden bunları, böyle, bir uzman eşliğinde çözsen senin için çok daha sağlıklı bir hayat olacak diye düş
Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Anladım. Evet haklısın. Yani, evet bunu bir uzman eşliğinde çözebilirim aslında. Hafife alınacak olaylar değil. Çok teşekkür ederim. Seninle konuşmak, dertleşmek bana iyi geldi. Bana hatırlattığın şeyleri uygulayacağım.
Rica ederim, her zaman beklerim. Bu sorunun üstesinden geleceğini düşün
Çok teşekkürler, hoşça kal.

Seni çok iyi anlıyorum. Öncelikle başına gelen şey çok, eee, güçlü ve çok endişe verici bir durum. Öncelikle geçmiş olsun. Şu an iyi olması falan ve çok iyi bir aşamada olduğu için konu bu konu senin için biraz en azından birazcık daha rahatlatıcı olması lazım çünkü dedin ki çok büyük, hani, belki de çok daha kötü bir şey başına gelebilirdi ama, eee, en azından şimdi birazcık daha iyi olması, bu konuda senin için mutluluk verici olması lazım. Aslında senin şu anki bu kaygını tetikleyen bu durum, eee, kaygılı bir insan olman için çok böyle yerinde bir olay çünkü gerçekten kolay bir şey değil. Yani, çünkü o aslında o an şiddetini de söylüyorsun anne yüreği hisseder diyorsun ama hissetmişsin, istememişsin gitmesini. Çok fazla ısrar etmiş, işte, çocuklar sonuçta çok fazla ısrar eden canlılar, işte sevimli bir şekilde, işte, çok fazla üzerine düşmüştür, lütfen, falan demiştir. Sen de nihayetinde kıyamamışsındır. Bunu, eee, tipik bir, eee, kaygı gibi kaygılı bir durum gibi hissetmişsin. Neyse, ya, yollayım çocuğu gibi düşünmüşsün ama, işte, böyle bir durumla karşı karşıya kalınca da sen de hâliyle böyle bir anlık bir suç hissetmişsindir ama işte bu, eee, negatif durum, negatif his aslında baktığında, eee, sonucu değiştirmemiş çünkü, işte, başına hakikaten kötü bir şey gelmiş. Peki, eee, bundan evvelki durumunda, bundan evvelki ebeveynlik sürecinde sen yine böyle gergin, böyle endişeli bir insan mıydın yoksa tamamen seni böyle o an, eee, kaygılı insan yapan, bu tamamen o travmatik olay mı?
Teşekkür ederim. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında evet, yani, beni kaygılı bir insana çeviren travmatik olaylar oluyor. Yine, ya, işte erkek çocuğu olduğu için galiba, yani, kızlarım da var mesela ikiz. Hani 2 kişi oldukları için olasılık olarak daha yüksek aslında, ııı, negatif bir şeyle karşılaşmam ama mesela oğlumda işte bilye yuttu mesela. Ben Heimlich Manevrası'nı biliyordum, eee, ilk yardım eğitimi almıştım. Onu nefes borusuna kaçmıştı, onu kurtardım mesela. Ya, o da mesela böyle sene sürdü yani o kaygıyı atmam gerçekten. Hani, ayları bırak, resmen en az 1 sene sürmüştür, yani, her gün ,ya, ben, o anda o hareketi yapamasaydım. Yani, genelde galiba, eee, yaşadığım negatif olaylar beni kaygılı bir insana dönüştürüyor. Daha sonra onu günlük hayatımda böyle nasıl hissediyorum, biliyor musun? Eee, en ufak olaylarda kaygı geliştirmeye başlıyorum. İşte bir şeyi iyi i bir yere yetişeceksem daha çok kaygılı bir insan, "Hadi, hadi, çabuk olalım." ne bileyim, işte, hani, basit bir olay oldu, daha fazla reaksiyon gösterme. O yaşadığım travmatik olay neticesinde genel ruh hâli olarak böyle gereksiz bir kaygılı davranışa dönüşüyor bende.
Çok güzel. Güzel, ya. Çok haklısın. Anlıyorum.